やっぱ結構全部なんですけど、まあ、着るもので言うと
はい。 うん。
着るものに関しては、昔ほどその欲が無くなってきたっていうのもあったり
はい。 ああ、まあね。そういうのってありますね、年齢と共にね。うん。
いや、そうなんです。<chuckles> あと、あれですね、あの自分が得意なものが分かってくると、無駄打ちをしなくなるというか。
はい。 あっ、確かに。それはありますね。ま、それも何か一つのスタイルっていうか、自分のね。うーん、はい。じゃあ
うん、そうなんです。 はいはい。 あとは、もう食べ物とかだったら
はい。
あの、ま、そこも、食に対しての好奇心が、多分もう昔ほどやっぱり、あれも食べてみたい、これも食べてみたいみたいな、好奇心がちょっと減ってきたりとかすると
うん。 ああ。 うん。
やっぱりもう、あの、金額と栄養素だけで決めるみたいな。<laughs> そうなんです。あの、美味しくても、美味しくなくても。<chuckles> そうですそうです。この栄養取れてるから問題ないみたいな。
<laughs> 金額と栄養素。<laughs> まあ、あのこの金額出してみたいな。<chuckles> だから、あの、だったら、これだけ払ったら、これだけ栄養が摂れるんだったら、それでいいでしょみたいな。なんかそういう、 全部結構数値化ですね、じゃあ。 うん。
うん。 いや、そうなんです。 <chuckles> うん、でもそういう意味では、例えばこの日常とかで、やっぱりこう、友達がちょっと高いランチに行こうよとか。
はい。 うん。 はい。うんうん。
なんかちょっとアフタヌーンティー行こうよ、みたいなことを誘ってくれたとしてもそうなんです。付き合いがちょっと悪くなったりとか。
ありますね。うん。 <laughs> ちょっと嫌だなみたいな、ここで何か、何千円のランチとか、アフタヌーンティーって、ちょっと嫌だなみたいな。
<laughs> いや、そうなんです。ほんとにもうあの、心が狭くなりすぎたりも、してしまっていて。<chuckles> ただうん。
うん。なりますね。 うん。<chuckles> はい。で、それでうん、はい。ああ。
友達だと、それでも月に、何回もは、やっぱりないことだったりするので
あ。ま、たまにその、会う時にちょっといいところ行きましょう、みたいな感じになりますよね。うん。
うんうん。 あ、そうなんですよ。そういうのだと、何とかってなってたんですけど。
うん。 はい。
これが、あの、恋人ってなると、ちょっと頻度が上がったりとかしてくるのとそうなんですよ。プラス、そういうことに対して、お金を使うのが好きな人だったので
ああ。 高くなりますね。はい。 うん。